لأ هو آآ بابايا دايمًا بيدعمني.
إمم.
أول أصلًا ما أنا بدأت ألعب اللعبة دي، هو كمان آآ اكتشفت إن هو بيلعبها وأغلب العيلة عندنا آآ وأغلب العيلة عندنا
حلو. جامد. آه، ده أنت ممكن تلعبها معاه يعني على كده؟
آه لعبتها معاه كذا مَرّة بس هو في أغلب الوقت
آه. حلو أوي.
تمام، آآ لمّا كنت بالعب معاه في الأول، كان كنت باخسر مِنّه، <chuckles> دلوقتي هو اللي بيخسر مِنّي، ما عادش بيعرف يكسب ولا حتى game واحد تمام.
إمم. <chuckles> آه، اللي هو ال الطالِب بقى هو الأستاذ بقى صح؟ <chuckles> أيوه.
اهم. آه، أيوه بالضبط جه تمام وأي حد في ال أي حد من العيلة كان بييجي يلعب معايا شطرنج، فكنت باكس في الأول كنت باخسر دلوقتي فكنت ب ب دلوقتي باكسب مرتاح عادي وأنا م وأنا من غير ما أفكّر كتير، تمام، آآ إيه تاني، إيه تاني؟
جميل خالص. حلو. إمم. لقيت الدنيا يعني مرتاحة معاك خالص و ومتضبطة في اللعبة نَفْسَها.
آه، بالضبط وكمان آآ زي ما قُلت لك
آه. آه بتطوّر مستواك بقى إزاي فيها، يعني أنت بتعمل إيه عشان تطوّر مستواك في اللعبة؟
باتفرج على فيديوهات لYouTube.
إمم.
تمام ب بادوّر على على آآ، كُتب Online.
إمم. آه، لأ في الكُتب دي، حاجة كويسة جدًا، آه إن أنت تقرا وتدوّر يعني مش Online بس أنت كمان بتقرأ كُتب عشان ت تزوّد مصادرك الثقافية أكتر عن اللعبة يعني.
تمام، بادوّر على كُتب اون كُتب Online بتتكلم اهم.

لو عن البداية فهو بس أنا شُفت واحد صاحبي بيلعب اللعبة دي، وهو صاحبي أوي، ويُعتبر هو مناف في في موضوع الألعاب والحاجات دي كلّها، فهو يُعتبر بالنسبة لي آآ، أشرَس منافس.
أيوَه. آه.
تمام؟ وباقول عليه أشرَس منافس عشان إحنا الاتنين، آآ بنعرَف نلعب كويّس أوي في أي لعبة مهما كانت، سواء في video games أو في الشطرنج. تمام؟
حلو، يعني مش آه، مش منافسة يعني تؤدي لل المشاحنات وكده، لكن هي منافسة شريفة يعني.
آه لا، لأ، عُمرها ما وصَلت عُمرها ما وصَلت خالص لل للدرجة دي، لأن إحنا دايمًا مقتنعين إن إحنا الاتنين إن دي بس مجرّد لعبة، ما فيش أكتر من كده، يعني إحنا ما بناخدش من وراها حاجة. تمام، والحاجة دي إحنا بنعملها عشان نفصِل دماغنا وعشان ننبسط ونريّح دماغنا.
آه. إمم. حلو. إمم.
أنا خسِرت خلاص، عادي ما فيش مشاكل، أنت خسِرت عادي ما فيش مشاكل، فهي بتبقى م إن هي
بالضبط آه، اللي هو الموضوع رايح جاي ما بينكم، مش مش شادّين قصاد بعض، آه. طَب إيه بقى اللي أنت الشطرنج مثلًا لو هتقضّي اليوم كلّه تعمل شطرنج، هتعمل إيه بالضبط يعني؟ أو مش لازم اليوم كلّه بالت بال يعني حرفيًا لأ، يعني اللي هو اليوم هيبقى ماشي إزاي وأنت عايز تمارس الشطرنج أكتر حاجة النهارده؟
آه، بالضبط بالضبط. إمم. آآ، أنا باصحَى من النوم أول ما باصحَى من النوم على طول، فأنا بالعب جيمين 3 كده. تمام؟ آآ، عشان آآ الجيمين 3 دول بيف
حلو. لأ، تلعب جيمين، 3، أنت هتجيب منين شخص مثلًا تلعب معاه؟ والّا أنت بتلعب
أنا بالعب أون بل بالعب أونلاين على تطبيق معروف اسمه chess.com، تمام، ال آآ بالضبط، فال التطبيق ده ب بالعب مع كل الناس حَول العالم، مهما كانت يعني جنسيتهم إيه. تمام.
آه. آه، أونلاين أيوَه آه، صح آه، إمم. حلو. بالضبط، ده جميل جدًا ده كمان، آه.
حلو. فباصحَى من النوم بالعب جيمين، 3 عشان آآ أفوّق آآ دماغي كده، اللي هو أخلّيها تبقى نشيطة، تصحَى أصحَى من النوم كده فايق و ومزاجي حلو و وكده، فباحس إن هو ال الموضوع باحتاج دايمًا إن أنا أعمل كده عشان أعرَف أفوق. تمام، ومخي يبقى نشيط ويعرَف كده يتعامل م مع الناس الصبح.
حلو إمم.

آه، طَب هل مثلًا لعبة الشطرنج نَفسها ما أثرِتش معاك على الدراسة في حاجة، لو أو حصَل حتّى في فترة من الفترات إن هي قصّرت معاك؟
حلو آآ إمم، لا، لا، لأ، خالص، خالص يعني ال الحاجة الوحيدة مثلًا آآ، هي بطولة الجامعة، كانت في نَفس الوقت بتاعة الامتحانات الميدترم.
آه. آه، طَب أنت اتصرّفت إزاي وقتها طيب؟
عَندي في الكلية. فأنا عرّفتهم هناك في ال وفي يعني الإدارة بتاعة ال بتاعة الكُلّية إن أنا في البطولة بتاعتكم بتاعة الشطرنج وبالعب حاليًا، فأنا مش مش فاضي إن أنا أحضَر الامتحان، فهُم يعني شاكرين ليهم قالوا لي إن هو آآ، "وطول ما أنت بتعمل بتلعب في بطولة أو في أي لعبة مهما كانت طَب باسم الجامعة تمام فأنت درجات الأعمال بتاعة الميدترم كلّها، مهما كانت سواء هي أنت أصلًا واخدها أو مش واخدها. تمام؟ فهي هتتحسب لك كلّها، وبرضو امتحان والامتا"
إمم. بالضبط. إمم. أهو كويّس، آه. يعني أهو إيه ده كمان الشطرنج فادك أهو، فادك من الناحية العلمية إن هو أنت استفدت بدرجات أهو وأنت و وبتدرِس، آه.
آه، ف بالضبط، وكمان وقت الامتحانات بتاعة الميدترم كانوا بيخلّوني أقفّل الامتحانات كلّها. تمام؟ بسبب إن أنا كنت ب وكمان أنا أنا مثلًا آآ، مش واخد مَركَز
بالضبط. آه. فطبعًا أنت هتبقى دماغك شغّالة على طول، فأنت دماغك شغّالة علي
بالضبط، أنا مش واخد مَركَز مثلًا 3 آآ، أو مثلًا من المستويات الأخيرة، لأ، أنا أول بطولة دي ألعبها وقت الامتحانات بتاعة الترم دي الميدترم أنا كنت طالع المركز التاني تمام، ف وهو بالنسبة لهم هُم آآ، ند وهُم كانوا عارفين إن دي أول بطولة ليَّ. تمام؟ وإن أنا آخد المركز التاني، فبالنسبة لهم دي حاجة كويسة أوي.
اهم. كان مميز. إمم، صح هو شيء مميز فعلًا، آه.
بالضبط، وبَعد كده بدأت وهُم اهتمّوا بيَّ صراحة برضه أكتر، تمام، واللي هُم يعني لمّا هُم بيهتمّوا بيَّ فأنا باقدّم لهُم برضه في المقابل إن أنا باطلَع لهم المَركَز الأول في ال في ال البطولات وكده. تمام؟ وباشرّفهم ب برضه باسم الجامعة.
حلو. آه.